Gitu, Mbak.
Oke. Oke. Eee, oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih, Kak, eee, apakah hiburan selalu positif untuk ngurangin stres atau kadang malah bisa bikin tambah stres, Kak?
Mhm. Iya? Kenapa? Iya. <laughs> Lihat dulu hiburannya seperti apa Mbak. Kalau, eee, hiburannya pergi ke konser yang harganya, eee, lumayan bikin pusing kepala ya tambah stres, Mbak. <laughs>
<chuckles> Mhm. <chuckles>